Скажи, а какие старые устройства, м, ну, например, камеры или плееры, вызывают у тебя сентимент?
Ну, вообще есть такие устройства <chuckles> и, может быть, даже и не одно. Ну вот, знаешь, у меня причем это устройство- это вообще-то фотоаппарат, и он у меня хранится до сих пор, м, и лет ему, ну, страшно много, потому что этот фотоаппарат достался мне еще от папы.
Да, какие же? То есть, подожди, ему там, допустим, до 2000-х этот фотоап фотоаппарат вышел или позже?
Вот. <clears throat> Э А, конечно, это пленочный фотоаппарат. Это Да, да. Ну, я не знаю, <laughs> честно говоря, я давно на нём ни ничего не снимаю, но он, я думаю, что работает. Если найти какую-то пленку подходящую, то я думаю, что ничего с ней не случилось, потому что там, э, объектив, э, нормальный, ничего там не разбито. Я думаю, что работает.
<inhales> Да ты что? И он работает? <laughs> Да, ну ну, вообще знаешь, что эти пленки их вроде бы всё еще можно найти, но поскольку это уже чуть ли не какая-то антикварная вещь, они стоят сумасшедшие деньги. То есть это чисто как хобби уже, а не как раньше 2 копейки. <chuckles>
Ну <laughs> э